Ol jep siyempre, kung ako rin di ba? Pagka piyesta parang isip ma-isip mo lagi yan, masaya yan, di ba, na kaganapan. Kaya, pagka pagka ganon na, ano nga nagsasaya kayong, ah, mga magkakapitbahay diyan. Tapos sabi mo tatagal siya ng isang linggo, eh, di syempre talagang maganda yun, di ba? Kasi
Oo. Di ba? Oo. <laughs> Oh, di ba? Tapos totoo yan, yan, yan, tapos dun ko rin nakikita yung kalakasan talaga ng pagtutulungan. Alam mo kung bakit? Kasi sa komunidad namin kapag fiesta
hmm, titindi yung bonding niyo. Oo.
um, tulungan. Alam mo ba merong kanya-kanyang naglalatag ng mga lutuan kasi nagbebenta sila ng ng mga merienda sa park namin. Kanya-kanyang recipe, tapos bukod dun siyempre may mga palaro yan. Tsaka ganyan sa komunidad namin. Dun mo makikita yung yung tunay na lakas ng pagtutulungan tsaka yung yung, um, samahan ng magkakapitbahay. Agree ka ba dun pare?
Mm. Ay, oo. Tu pista, oo. Mm. Oo, naman siyempre pagka yun nga nag na nagkakaisa kayo tsaka may pagtutulungan talaga. Yun nga pag ma mapap magagawa niyo yung mga ganon kasi hindi naman madaling mag ano, di ba? Mag-organisa ng isang pista. Parang, di ba, mahirap naman siyang mahirap naman siyang gawin mag-isa, di ba? Tsa talagang tulungan talaga kayo. Oo.
Oo. Oo, iyan totoo. Agree ako diyan pare, <sniffs> oo. Oo. Pero dahil mm, pero dahil sa pagtutulungan, alam mo merong ganon na nangyayari. Ang saya, di ba? Hindi lang sayo, hindi lang sa pamilya mo, pero sa kapitbahay mo. Di ba?
Oo, syempre lahat, lahat talaga kayo diyan, ah, sama-sama kayong magsasaya, di ba? Tsaka, pagka yun nga, lagi kayong nagkaroon ng mga ganong, ah, kaganapan, um, makakapagtulungan nga kayo na magkaroon nung ayu kaayusan, di ba, dun sa lugar niyo tsaka
Oo, di ba? Oo. Totoo sa lugar niyo, no? Sa komunidad niyo, di ba?
Oo. Siyempre yung, ah, kaayusan tsaka katahimikan, kasi di ba? Minsan yung pagka, may mga kapitbahay na hindi nagkakaintindihan, d diyan ano, eh, mahirap, yung sitwasyon na yan kasi minsan nag di mo alam kung ano yung mangyayari, di ba? Pwedeng maging p yung ba pag-aaway nila mauwa mauwi sa mga, ah, bayolenteng bagay, ganon. Edi p
Oo. Oo. Agree ako diyan pare. Agree ako diyan, tama ka. Oo. Oo, pero huwag naman sana, 'no? <chuckles>
Oo, siyempre problema talaga yan sa ano. Sa komunidad niyo kaya pagka may mga ganyan talaga na ano? Yung mag lagi kayong kumbagam, um, nagkakausap tsaka yun nga parang nagiging close kayo ganun po. Maiiwasan yung mga ganong bagay. Kasi syempre, mas ligtas kayo nun, di ba? Pagka, ah, parang nagkakaisa kayo. Para maiwasan yung mga ganong bagay.
<laughs> Oo, yan. Tama ka. Tama ka. Oo, tama. Masaya pare, masaya di ba? Masaya yung ganong komunidad. Tsaka dito samin meron kaming siyempre meron na kaming, ah, nakagawian na ganon nga kapag piyesta, di ba? Ganun yung mga ginagawa namin.
Oo.

Oo totoo yan. Alam mo yun, lumabas ka tapos say alam mo yun, um, magbanggit ka ng magagandang salita sa mga kapitbahay mo, sa mga nakakasalubong mo sa labas 'no. Kasi ako ganyan, ah, sa umaga talaga 'pag lumalabas ako, ah, meron akong dalang bola, pupunta ako ng court. Magshu-shooting-shooting ako kasi mahilig ako mag-basketball alam mo yun. So ayun yung ano yung isa ring benepisyo yan ng ano ng ng komunidad namin, ng samahan sa lugar namin alam mo yun, yung pagtutulungan niyo ng mga tropa mo, alam mo yun. Na alam mo yun, na magkaroon kayo ng exercise sa isab sa panibagong araw, alam mo yun, 'di ba? Hin eto hindi lang benepisyo sa katawan natin 'to pero benepisyo rin sa relasyon natin ng mga kapitbahay natin, kasamahan natin sa lugar natin. Agree ka ba dun pare?
Oo. Oo. Mm. Oo, tama. Oo, tama. Oo to alam mo naman na importante yung mga ano 'di ba yung mga nakapaligid sa atin diyan sa komunidad natin 'di ba? Sabi mo nga pagka yun nga, pagka nag-e-exercise ka ganon, parang binabati mo sila para, ah, oh, magkaroon naman kayo ng relasyon 'no? Kaya yun nga yung mga
<laughs> Oo, oo. Oo. Oo 'di ba? Oo. Pero mahilig ka ba lumabas pare?
Ay hindi naman masyado kasi
Mahilig ka lumabas? Tulad nito sa umaga yan, um, rest day ganyan. Tapos alam mo yun Linggo eh, alam mo maraming tao sa ra sa sa labas niyan. Mahilig ka ba lumabas 'pag gan'tong araw? Ma makipagbatian sa mga kapitbahay? Mahilig ka bang ganun?
Oo. Tama. Oo. Ah, hindi naman masyado, pagka ganon nga na parang ano, Linggo 'di ba? Parang pahinga talaga siya kaya mas
Ah okey. <chuckles> Oo, oo nasa bahay lang talaga ano?
oo, ma mas maganda talaga dun parang nasa bahay ka lang.
Pero alam mo, ma ma maganda yung lumalabas-labas ka para alam mo yun, sabi ko nga hindi hindi sa pag-e-eksersisyo lang pero alam mo yun, nagkakaroon ka ng magandang samahan sa kapitbahay mo sa simpleng pagbati, sa simpleng pagngiti mo lang sa kanila, alam mo yun. Ayun ang kahalagahan ng komunidad eh, 'di ba?
Oo.